हाँ, मतलब ये जो समस्या है ये अ, आप कह सकते हैं कि हाल ही में अभी जो अ अ, 4-5 महीने हुए हैं तब से आ रही है समस्या और साथ ही साथ अ, क्या हो रहा है कि अ, जो मेरी पत्नी है, तो वो ब कहती हैं कि अभी-अभी हमारी शादी हुई है अ, साल 2 साल हुआ है शादी का, तो आप मुझे समय नहीं दे पा रहे हो, परिवार में ही माता-पिता थोड़े-से बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उनको भी समय नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैंने कोशिश तो बहुत करी कि मैं ऑफ़िस से जल्दी आऊँ अ, जो अ, जहाँ मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, वहाँ अपने प्लांट से जल्दी आ जाऊँ। परिवार को समय दे पाऊँ, अपनी पत्नी को समय दे पाऊँ, लेकिन अ, अब होता ये है कि इतने सारे कर्मचारी रहते हैं अब उन्होंने कितना काम किया, क्या किया और अ, पेमेंट वग़ैरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें अ, मैं थोड़ा-सा अ अ, प लाइक होता ये है कि, ये सब काम में मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मैं कभी जल्दी घर ही नहीं आ पाता हूँ। और ऐसा भी होने लगा है कि मेरा कुछ खाने का अ, जो अ, मेरा रात का भोजन होता है, वो भी बिल्कुल समय पे नहीं हो पा रहा है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे।
जी, जी। जी, जी। जी, जी बिल्कुल। देखिए, ये तो काफ़ी मतलब दिक्कत वाली बात है और आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप कितने घंटे काम करते हैं और उस काम करने बाद आप कितने देर देर तक लिए उपलब्ध रह सकते हैं? जैसे कभी संडे को या सैटरडे को आपकी छुट्टी रहती हो?
हाँ। जी।